そうですね、やっぱり1個-1個、なんて言うんすか、短いものをバンバンバンバン送るっていうのもいいと思うんですけど、ま、それで結構なんて言うんですかね、あの、ま、重くなったりっていうか、はい、重くなったりとか。あとは、ま、そのデータとなんて言うんすかね、結構、あの、データが残るので、履歴みたいな感じで。なんか、あの、たまに見返したいなって時があるんですよ、なんかその情報とかを。で、それを、ん、なんか探し出すのも結構、あの、手間がかかはい、かかったりするので、ま、基本的にはそんな長々、なんか全部が埋まる感じには、ま、しないようには心がけてます。
へえ。 うん。 あ、あります。<laughs> ええ、ええ。 うん。 うん。はい。 ああ、ああああああああ、ああ。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 ああ。 ああ、なるほど。それ、大事ですね。ああ、すごいもう、すかなり使いこなされてますね。へえ。
はい。 そうですね、ま、ちょっと、あの、なんていうんですかね、ちょうど AI が出始めて、あの、割と早めに、なんて言うんですかね、AI に触れたっていうか、あの、やっていったいたので、あの、ま、そうですね、だんだん慣れてきたっていうか、使い方とか、ま、あとは、情報の入れ方とかも含めて、だんだん慣れてきたなっていうのはあります。
うん。 あ、そうですか。 うん、ええ。 うん。 うん。 そっか。あ、なるほど。あのプロンプトって、あの、最初はね、あの、結構私でたらめに入れながら、また聞き返してみたいなやってるんですけど、もうそれもだいぶコツを掴んでますか？こうむ無駄なやり取りがなくなるようにというか、意図が伝わりやすくなるようにってなんかやっぱり工夫があります？